Вообще немного! То есть он стоит у стеночки, его там глубина, может быть, 40 сантиметров, может быть, даже меньше, 30. А, ну и длина где-то сантиметров 70. Ну такой он
О, здорово. Мгм. Мм. Здорово. Ну да, прям я б не сказала, что миниатюрный, но явно прям, знаешь, не громоздкий какой-то.
Ну да. Мгм.
Здорово! Очень интересно. А вот, э, например, если думать дальше о каких-то будущих ремонтах или, может быть, каких-то небольших обновлениях, вот что бы еще ты хотела домой, не знаю, купить, сделать? Чтобы добавить еще какой-то небольшой акцент, который, может быть, опять-таки там не супер огромный, но вот те кажется, что он был бы прямо в тему. Есть у тя какие-то мечты ремонтные?
Мгм. Да, я себе мечтаю о, мм, хорошем уютном кресле в спальню.
Мм. Здорово.
Вот. Мне кажется, мне там его не хватает. И, <chuckles> и я хочу ещё, знаешь, пару таких, э, классных столиков, ам, таких, мм, небольших, э, у которых есть поднимающаяся, мм, столешница, а, и он может быть микро, а может быть чуть побольше. Э, и они такие реально очень удобные, и очень стильные обычно, и когда ты сидишь, это прям, м, классно.
Да. Мгм. Мм. Да. Здорово! Да. Да, я представила, как это уютно и удобно. Можно и книжечку почитать, и что-нибудь там перекусить. Ага, да-да-да. Очень удачный размер! Просто супер. <chuckles> Ой, здорово. Спасибо тебе большое. С удовольствием с тобой поболтала. Желаю тебе купить и кресло, и столики, и чтобы тебя твой интерьер продолжал радовать. Я прям слышу, как ты столько в любви и внимания вложила в свой дом. Это очень здорово.
Да, и чашечку поставить, и бокальчик поставить. <chuckles> Да, да-да. <laughs>

А, ух ты, здорово!
А, в которой стоит, знаешь, такая, ну, а-ля икебана, да, то есть сухая композиция.
Да, да-да. Мгм, да, хорошая идея. Действительно, и за ней тогда и ухаживать не надо, может там, не знаю, вытряхнуть пару раз от пыли а так, да, это очень удобно и красиво и, наверно, можно менять, там не знаю, под сезон, или что-то. Да, интересно. Слушай, ну вот получается, что, наверное, можно оживить интерьер вообще за счет любого бюджета и в любом пространстве. То есть, наверно, это не зависит от того, большая квартира, маленькая, там много денег, мало денег. Наверно, можно вот что-то придумать, да, было бы было бы желание.
Да! Мгм, вот. Мгм. Да, слушай, я абсолютно в этом, э, убеждена. А, вот, к кстати, хороший пример, да, пришёл в голову насчёт маленьких больших квартир.
Мгм. Мгм.
А, вот, э, когда у нас была маленькая квартира, а, то у нас, э, ну, я особо не люблю наставлять там кучу каких-то финтифлюшек, вазочек и так далее, да, но тем не менее, у тебя есть там какой-то шкаф, да, или полочки. И знаешь, что мы ставили? И это всегда, э, задавало тоже тон помещению и, э, притягивало взгляды. А, мы, э, брали бутылку вина, э, хорошего, э, ну, э, нормальную, да, то есть ни полную, да, не не вскрытую. <chuckles> Вот, и знаешь, есть такие держалки для вина, такие полукруглые, как лодочка с дырочкой. Ты вставляешь бутылку, и она её балансирует.
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Так. Да-да-да. Ага. А, да да да да да. Ага.
Вот, слушай, это такой прикольный акцент. <chuckles>
Слушай, здорово. Да, хорошая идея. И полезная вещь какая, и красиво. Здорово, хорошая идея, класс.
Да! Да! <chuckles> И вот ты понимаешь, у тя совсем мало места, но этот акцент, он прям вот играет. А сейчас у нас появилось побольше места, и я размахнулась, а, и ку
Мгм. Ты поставила 2 бутылки вина. А, понятно, да. <laughs>
хо-хо, я размахнулась! <laughs> И я прикупила бар. <laughs>
Ой, класс! Да, вот это, кстати, тоже очень хороший акцент! Мгм, классная идея.
И это суперский акцент. То есть он такой красивый, с деревом под рустика, а, такие, знаешь, 2, ну, с 2 стоечки, э, с полочками на разных, э, высоте расположены, и там получается где-то стоят бутылочки, где-то лежат бутылочки, где-то Да, вот такое вот.
Да. Мгм. Здорово. Вот это, кстати, тоже хорошо. Я слышала, когда разные уровни- это тоже создает очень такой, интересный эффект.
Мгм. Да, очень классно. То есть понимаешь, теперь гости входят в дом, и 1, знаешь, вообще "ах" и "ох" идёт в сторону этого бара. <chuckles>
Классно. Мгм. Да.